Здравствуйте!
Здравствуйте! Добрый день!
А вот скажите, какое для вас, э, значение имеют фильмы в повседневной жизни? Вы любите кино смотреть?
Ну, честно говоря, м, я смотрю не так чтобы часто. Ам, наверное, не каждый день, нет. У меня вот есть, э, друг, который н вот, наоборот— для него посмотреть кино это как, а, не знаю, помедитировать, и он
Мгм, мгм. Ну, не каждый день, да? <chuckles> Мгм. А, то есть это постоянно, да, делает, ну
да, он на постоянной основе, а, вечером, н не знаю, после тяжелого дня может, э, смотреть сериалы, вообще что угодно.
Ну, расслабляется так, да, просто.
Да, и так расслабляется. У меня почему-то так, э, не получается. И я смотрю фильм обычно по каким-то, э, причинам. Например, друзья позовут в кино, например, пойти.
Мгм. Ага, ага. Ну, то есть это уже как совместное времяпрепровождение, да?
Вот, или Скорее да, скорее да. Э, либо когда кто-то скинет, э, вот: "Суперинтересный фильм. Ты должна посмотреть",- тогда, возможно, я посмотрю. <chuckles>
Мгм. А сами вы так не следите, да, не смотрите, э, за какими-то там авторами?
Честно говоря, не очень, потому что у меня какая-то странная проблема, что я не могу смотреть фильмы, э, фильмы в одиночестве. Мне, м, как будто нужна какая-то компания всегда для фильмов.
А. Интересно. Я вот, наоборот, честно говоря, люблю гораздо больше 1 смотреть, н когда я ни особенно никто там не мешает и не говорит. Ну, у меня муж, конечно, не мешает, он молча смотрит. Но вот есть вот, э, люди, которые вот обязательно что-то говорят, да, во время фильма, какие-то говорят, что дальше будет, да, и что
Ага. <chuckles> Чтобы чтобы никто не хрустел поп поп-корном где-нибудь, да, <chuckles> рядом.
Ой, ну в кинотеатре, да, это вообще проблема, конечно. То есть вот, э, я тут, э, не так много раз была, и я всегда хожу на самый ранний сеанс. Ну тут самый ранний сеанс это в 4 вечера, то есть раньше нету. Утренних вот, как раньше я ходила, вообще нету. А, и очень мало народу в это время, ну вот особенно, если не на премьеры, да, идти, то есть не когда только начался фильм. Да-да-да, там, когда пару недель пройдет, то там вообще уже спокойно можно. Я даже пару раз 1 была в зале, либо еще 1, 2 человека.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Н-да, на попозже, то он Мгм. Мгм. Да, кстати, у меня тоже был такой опыт, когда я, м, кажется, прям совсем 1 оказывалась в зале. <chuckles>
Мгм. Очень классно, ка ка как это, кажется, что для тебя включили, да?
Тоже было. Да, как будто VIP какой-то зал, который <chuckles> который ты сняла просто для себя в этот вечер.
Да-да-да. Во Очень интересно, да, на самом деле, ну и никто не мешает. А, а вот, э, дома, ну, я смотрю ну тоже инь точно не каждый день, но, наверно, 1, 2 раза в неделю. Ну, 1, наверно, точно получается.
Ну да. Мгм. Мгм. Мгм. По выходным, наверное, чаще, да?
Ну вот, как получается, то есть в какой день время есть вот, э, то это И я смотрю вот последний месяц я смотрела больше, потому что там вышло продолжение сериалов, которых, э, которые я смотрела раньше, поэтому мне хотелось их, это, посмотреть. Там это вот: "Рассказ служанки", сериал "Ты", э, "Белый лотос". Ну вот они очень известные, да вот, и уже там довольно много сезонов было, и ну как-то уже, вроде как, надо досмотреть, да? Они все последние как раз, ну, кроме "Белого Лотоса". То есть вот, э, больше не будет, заканчиваются.
Ага. А воть Мгм. Ага. Мгм. Да, ин терес. То есть вы предпочитаете сериалы смотреть или, эм, длинные фильмы, которые по 2, по 3 часа идут?
Ну, в целом просто больше получается так, да, что сериалы. Хотя мне фильмы тоже нравятся, и вот, э Ну вот мне нравится Вуди Аллен за его атмосферу, да. То есть там такая вот.
Ага. Кстати, мне тоже. Одно время я тоже д посматривала его фильмы. <chuckles>
Мгм. А вот. Ну у них просто всегда такая атмосфера, они вообще все похожи, вот, между собой, но его авторский стиль очень чувствуется, да, что называется.
Мгм. Мгм. Да, он очень отличимый, я бы сказала.
Да, и как-то он очень красиво показывает места, в которых происходит действие фильма, что вот как-то хочется туда погружаться, иногда вот особенно. Я если там Мгм.
Ага. Ну, мне ещё его юмор нравится такой, как, ну, саркастический, да.
Да, саркастически довольно, да? Плюс
И какие-то диалоги между людьми тоже такие бывают очень, очень крутые.
Да, диалоги классные. Плюс у него еще, м, всякие отсылки идут, э, к другим фильмам, к литературе, да, там к произведениям искусства. Ну вот очень интересно, если вот угадаешь особенно. А, и к Мгм.
Мгм. Да, мне он тоже весьма импонирует, я бы сказала. Ну, в сериалах, мне кажется, что легче. Они менее продолжительные по времени, поэтому
Мгм. Ну да, можно 1 серию, да, посмотреть и всё.
Да, посмотреть, например, и спать. Потому что иногда вот, действительно, 2, 3 часа выкроить для фильма- ну, мне вот тяжело, особенно в по будням, наверное.
Ну да, именно одновременно, то есть, а смотреть частями, вроде как, тоже как-то не очень, если это 1 фильм. Да?
Н-да, и там, если какой-то сюжет интересный, прерывать его тоже не хочется, и вот это погружение в фильм. <chuckles> Поэтому
Мгм. Да, особенно когда уже поздно, пора спать и никак не можешь оторваться. Да? <chuckles>
Да, и потом понимаешь, что следующий день будет запорчен, потому что ты не выспишься, а в и фильм вроде хочется посмотреть, и поэтому сеа сериалы тут, конечно, а, спасают, наверно.
Да. Мгм. Да, хотя, если очень интересно, то, м, вот так и так и хочется, э, следующую серию. Хотя я там уже обычно волевым движением закрываю ноутбук и всё, как бы, да, на
<laughs> <laughs>
чтобы, вот, не думать сразу вот, э, м. Но иногда не получается. Иногда думаю: "Ладно, еще часик посмотрю",- да. <chuckles>
Мгм. О, слишком уж очень затягивает когда. Ну да.
Да, бывает. Не не каждый сериал так, совершенно не каждый. Иногда, хоть и интересно, но он всё равно не затягивает, и его просто смотришь: "Ну да, интересно. Завтра посмотрю еще". Ну вот так вот, да.
Да, тоже зависит, конечно, от, э, наверно, и от фильма, и от настроения тоже какое. Бывает такое, что, э, не хочется ничего смотреть, и ничего не затягивает. У меня быва бывало, знаете как, я вот сижу выбираю фильмы, начну 1 смотреть- не нравится, 2- не нравится и в итоге просто ничего не смотрю, и ложусь спать.
Мгм. Ага. Ага. Ну, д под настроение ничего просто не попало, да?
Ну, видимо, да. Пока выбираешь, уже всё, <chuckles> уже в
Кстати, вот Да, кстати, вот ChatGPT очень неплохо помогает подобрать фильмы. То есть
А, кстати, хорошая идея. Я вот ChatGPT для многих, э, использую задач своих, но для <chuckles> для выбора фильмов еще не догадалась. <chuckles>
Мгм. Мгм, ну я тоже, да. Ему надо дать, э, запрос конкретный, да, то есть: вот у меня такое настроение, мне нравятся такие-то, такие-то фильмы, я бы хотел вот, э, м, что-то такое. Ну, и он на выбор представит
Ага. Мгм.
и можно там еще чё-нибудь ему задать, да, если это не то что-то. <chuckles>
Ага. Вообще интересно, да. М, пожалуй, спасибо вам за совет. Буду тоже применять его в своей жизни. <chuckles> Возможно.
<chuckles> Да, не за что. Я с я так и книги подбирала, и, э, фильмы, и вообще очень неплохо. К книги, вот те, которые Да, он о он очень классно, кстати, подбирает. Единственное, что его не надо спрашивать, это про расписание поездов там и так далее.
Мгм. Наверно, и путешествия можно тоже также подбирать с ним. Я подумала. Ой, да, ну тут расписание поездов в принципе и, а, в нашей стране, оно такое, что и само приложение местное может <chuckles> не так показатели.
Мгм. Ошибиться, да? Ну да.
Поезда могут не не приехать вовремя вполне себе.
Ну, в Испании то же самое, поэтому, вот это, м, эк
<chuckles> Да, у него с пунктуальностью немножко, конечно, проблемы.
М мо его можно, конечно, спросить, как вот можно добраться из пункта А в пункт Б, но дальше уже вс всё с самостоятельно смотреть, да. <chuckles>
Ага. Да, да, это абсолютно точно, потому что да, даже и Google Maps, когда там смотришь какие-то, э, м, маршруты, всё равно, да.
Да, даже он ошибается. Хотя он, по идее, должен вот, э, в режиме, да, онлайн это всё комментировать, но- нет этого.
Ну, вроде бы, да, хотелось бы, ожидается это от него, но как-то всегда какие-то проблемы вот у меня.
Не, не все э, далеко не всегда это так, потому что он часто даже не видит. Например, когда случаются какие-то проблемы с транспортом- что здесь вообще не раз было- он не видит этого и продолжает показывать, что вот сейчас будет этот поезд, а его точно не будет. <chuckles>
Мгм. Да, согласна, да. Там как как будто бы не приходит информация во вовремя д до него, что что-то случилось.
Мгм. Ну да, то есть они, э, они просто не считывают, да, вот с новостных мес местных, видимо.
Наверно. Но вот, если опять про фильмы говорить- а у вас были какие-то судьбоносные фильмы для вас, которые, например, вы что-то посмотрели, и вам захотелось, не знаю, это сделать, или как-то изменить свою жизнь?
Мгм. Мгм. Ну, вот прям совсем судьбоносных не знаю. Э, мне в принципе про путешествия нравились, вот, э, ну еще всякие приключенческие. Я вообще с детства люблю "Граф Монте-Кристо", да, книга и экранизации, которые я пересматриваю, там разные же. Ну их очень много выпустили. Даже вот в прошлом году только аж 2 выпустили: и сериал, и фильм.
Мгм. Ага. Ага. Мгм.
Вот, э, и, а, как-то вот, э, на путешествия это сподвигает. Плюс, есть ну какие-то фильмы, которые красиво показывают. Вот у того же Вуди Аллена есть вот, э Как там? "Полночь в Париже", что ли, называется.
Да, кажется, и смотрела даже я ее,. <chuckles>
Да. Вот это 1 из моих любимых фильмов у него. Где, там вот, э, герои в 20-е годы 20 века путешествуют в Париж. Встречаются там с художниками, писателями, да, того времени.
Мгм. Мгм.
Вот.
Да, а а т там разные, кажется, сценки были, да? Э, сюж сюжет или или это другой фильм? Не могу вспомнить.
М. Э, не нет, там, э, сюжет 1, он просто отправ да, он отправляется в прошлое, и это это его любимый период истории, и он в так, ага
Там 1 сюжет? А, всё, да, всё вспомнила. Ага, спасибо. <chuckles> Вспомнила, действительно. Да, и и вам после этого захотелось, э, как раз тоже в эти места, м, па посетить которые?
Мгм. Мгм. Вот и и п ну и п Не, ну в я там Я п я до этого была очень много раз в Париже. Это было, м моя мечта с детства, поэтому мне на 18 лет ее подарили. То есть я давно там была, но просто оно сподвигает как-то еще поехать, э, и еще раз, либо почитать или посмо пойти в музей посмотреть картины, э. Ну вот как-то вдохновение на искусство вот такое вот, вот я б сказала.
Мгм. М, как чудесно! Мгм. Ага, да, с согласна.
Вот, потом еще был фильм "Приключения Уолтера Митти" там про Исландию, и вот вос вот, э да. И вот в Исландию я вот после этого оч х очень захотела и вот съездила, и меня вот совсем не разочаровало, да. Очень классная была поездка.
О, вот это я не знаю. А, про Исландию. Мгм. Совсем не раз Ну, я слышала об Исландии, что там невероятная природа, красивая, необычная, я бы сказала, да? Да, и там все в восторге, конечно.
Да вот, потрясающие просто, ага, то есть: гейзеры, там, вулканы, ледники- и вот всё вот это вот, м, ну прям вот замечательно. Очень отличается.
Ну это здорово, что на путешествия сподвигают фильмы. У меня, насколько я помню
Мгм. А у вас какие-то были? Такие фильмы?
Вот сейчас, кажется, припоминаю, был какой-то фильм, я смотрела, про парашютистов, они там прыгали. Э, не помню уже о ч сюжет, не помню название фильма, э, но смысл б в том, что были парашютисты, и потом, когда я училась в университете, у нас была парашютная секция по желанию, и я, видимо, так увлеклась этим фильмом, что решила пойти в эту парашютную секцию, и потом тоже в итоге несколько раз прыгала с парашютом. <chuckles>
Мгм. А. Мгм. А. Классно! А, здорово! У нас, кстати, тоже была парашютная секция, но вот я так и не пошла. Я сюда записывалась несколько раз, и в итоге меня отговаривали и пугали, и я в итоге прыгнула с парашютом только 2 года назад, но вот с инструктором.
<chuckles> Ага. Ага. И как, э как, э как ощущения? <chuckles> Вкратце.
В тандеме, вот уже в Испании. Не, ну классно, там же вот, э, свободное падение, да, сколько-то там секунд. Э э.
Да, а у вас сколько было? Там, кажется, с инструкторами довольно м много. Пони
Да, с инструктором очень много, э, и мне даже показалось чересчур много. <chuckles>
<chuckles>
Как-то было прям уже надоело. Там же такой поток воздуха идет сильный, что кажется, что лицо просто сдует вообще, да. <chuckles> То есть там щеки как там как будто щеки трясутся вообще, хотя у меня нет щек, в принципе, особо. <chuckles>
Ну да. Мгм. Сильный. Ну это, да. Ну, а та так и есть. Е если у вас есть видео с собой, наверное, там снимали, нет? Э, там
Да, да, я заказывала и видео, и фото. Да, там именно, э, прям вот проходила волна такая по лицу, да. <chuckles>
,наверно, так и смотрится. Ага, ага. Ну вот у нас, когда мы прыгали, там было всего лишь, э, то ли 3, то ли
А вы самостоятельно, да, же прыгали?
Мгм, мгм. Там для для зачёта надо, по физкультуре надо было потом в итоге прыгнуть. <chuckles> Пришлось.
Ага. Ну да, у нас тоже так, да. А, ничего себе! Какая физкультура, а! <chuckles> Парашютом прыгнуть.
Да, но это было по желанию тоже. Не не обязательно в на эту секцию ходить. Но вот у меня, видимо, после фильма что-то сработало и я и я какой
Мгм. Ну да, то есть он всё-таки оказался таким, да, практически судьбоносным. А потом прыгали с парашютом?
Ну да, по пов повлиял немножко. Ну я всего вот 7 раз, кажется, прыгала, насколько помню. Потом
Мгм.
а потом, кажется, я немножко разругалась с этой компанией парашютистов, где я обычно прыгала, и как-то перестала. <chuckles>
Мгм мгм мгм. А, ну, не, ну 7 раз это тоже такой опыт хороший, да?
Ну да, не жалею. Но не з не уверена, что щас бы пры
То есть эт ну, то есть это всё равно не да, не ординарный, да, скажем так, всё равно не каждый человек прыгает. Поэтому это достаточно интересно.
Н-да. Н-да. И хорошо, что вот я в, э, д ну, как бы, э, о, по молодости прыгнула, потому что сейчас вот я не уверена, что я бы опять хотела, по мне сейчас уже как-то <chuckles> ст страшно почему-то становится, а тогда, тогда не было. <chuckles>
Ага. Ну вот я сама тоже не хочу. Я поэтому решила, э,- так как у меня гештальт был незакрытый- надо з <chuckles> что надо прыгнуть, но я решила, что только в тандеме. Но сейчас, в принципе, правило, что 1 прыжок в тандеме, а дальше уже, если хочешь учиться, то учишься и сам прыгаешь. Вот, поэтому, э, я решила прыгнуть, чтобы и ноги не мои были, да, приземлялись, а инструктора, да.
Ага. Мгм. Мгм. Э, да, там и приземляться тоже сло такой неп 1 из неприятных моментов, я бы сказала, самый.
Так я вот этого больше всего и боялась, потому что, э, по там можно и спину повредить, и, ну и сами ноги, да, ломаются, бывает.
Да, и ноги сломать или вывихнуть вообще легко. Ну, вот, мне кажется, многие из тех, кто со мной прыгали, тоже что-то там себе повреждали в 1 раз.
Конечно. У меня знакомая на дерево приземлилась, снимали потом с пожарной машиной. <chuckles>
Один. Вот. Тоже. Э, н нам нам рассказывали там, что делать в, а, разных случаях приземления на крыши, на дерево, в болото, <chuckles> ещё ещё куда.
Мгм. А, ой! В болото! Вообще ужас какой! Мне кажется, в болото- это самый кошмар. Уж лучше на дереве посидеть.
Не сильно хочется, да. Э, ну на дерево тоже, кажется, неприятно. <chuckles>
Да, но в болоте-то вообще утонуть можно.
<tsk> О, это да. Ну Не приходилось мне, это всё <chuckles> такой опыт. <chuckles> Да, к счастью.
М. Ну, слава богу, да. Слу там просто ветер был какой-то, и поэтому неудачно получилось.
Мгм. Да, это может быть. Это не может быть. От ветра там многое что зависит.
Конечно, да. Согласна, да. Спасибо вам, да, за разговор.
Ага, ладно, спасибо вам большое за интересный разговор.